Ну, естественно, вам нужен местный, э, минимальный опыт. Чтоб получить местный минимальный опыт, м можно зарегистрироваться, во-первых, на сайтах, э, с фрилансом, предложа предлага предлагая туда меньший рейт, чем ваши конкуренты.
Так так. Ну, вы так делали, да, я правильно понимаю? И какие работы вы находили?
Естественно. А еще очень реальный способ Нет, я я вообще меняю, я не не не связана с дизайном. Я, условно, какие-то вот офисные специальности, там, менеджер того, менеджер сего. Я часто меняю Ну, то есть, что ещё, да, можно сделать в вашей ситуации, так как у вас местного опыта нет. Можно, а, пойти на стажировку на месяц, предложить там маеву небольшому бизнесу свои услуги, сказать: "Вот я только, условно, окончила курсы там веб-дизайна или чего. Вот, м, я бы хотела, вот, э, предложить вам свои услуги, б безвозмездно, вот, чтобы портфолио наработать, понимаете?" И вот у вас будет 1 местный опыт. Главное, чтобы это была местная компания, местный опыт. И всё. Вот у ваш местный опыт. 1-2 проекта сделали, у вас местный опыт. В чём проблема? Ну, то есть, э, никакой проблемы вообще не вижу <laughs> в этом. Ну, а ка а как вы думаете, люди приезжают, и е если он там условный эммигрант, он обречён на несчастную жизнь? <laughs> Как это происходит п по-вашему? Да.
Так. Ага. Ага. Ага. Мгм. Так. Так. Ну, хорошо, поняла вас, да. Ну, почему, во-первых, почему обречен на несчастную жизнь? Люди многие работают на свои компании, которые у них были. Многие приезжают с хорошей специальностью, по которой они могут устроиться на компанию в 3 стране на фриланс. Там другие находят какие-то другие работы, связанные со своими навыками. Вот, например, у меня сейчас знакомая так устроилась. Она- переводчик, вообще-то учитель, э, иностранных языков, да, переводчик. Вот, э, <grunts> и она устроилась на работу, как бы, грубо говоря, если перевести на русский язык, то это получится заведующей колл-центром медицинского центра в Великобритании. Она живет вообще никак в стране, не связанной никак с Великобританией.
Да, да, да. Да. Мгм. Вау. Приезжают. Да. Да. Да. Да. Ну, вот я тоже, да. Да, я тоже. М. М. Мгм. Ну, прекрасно.

Ну, а что тогда? Д вот для меня приоритет, опять-таки, внутренний баланс, чтобы не было тревоги через 10 лет. Вот тогда что для вас приоритет? Вот, а если можно было что-то 1 выделить?
М, я не знаю даже. Да, конечно, хотелось бы, чтобы не было тревоги. Хотелось бы, а, надёжный доход, пассивный или хороший р с работы доход, да. Не требующий много сил, времени и денег. Ха-ха-ха. А, но, м, я м, даже если я поставлю это в приоритет, то это ничего не изменит.
А ф в вашей жизни через 10 лет. Мгм. Мгм. М-да. Мгм, мгм. Согласна. М. И что значит ничего не изменит? Почему вы так думаете?
Ну так вот, м <laughs> Потому что я же знаю свои изначальные условия, так скажем, стартовые позиции свои на теперешний момент я знаю. Поэтому, что бы я не ставила в приоритет, э э, приоритеты можно нарисовать любые, да, там, не знаю, улететь на Марс. А толку-то?
Нет, н нет, я имею в виду Может Нет, м Да. Ну, то есть вы не допускаете вообще мысль, что что-то может там, условно, в ближайшие годы измениться, что а Ну, я на самом деле
Н ничего не изменится. Ну, буду менять по мере в в сил, так сказать.
Да. Ну, а вот вы всё-таки, вот, ам, всё равно вы что-то от себя делаете? Вот лично как в в в плане инициативы, да? Да? Чтобы это приблизить, да? Такое такое вот состояние. Но интересно, потому что, знаете, я вот всегда я не знаю, что вы имеете в виду, но вот, например, когда я уже несколько раз эмигрировала, я всё начинала всегда с 0. У меня, у никаких условий не было. То есть меня вообще никаких поддержек не было, никаких, там, никакой помощи, да.
Ну, я стараюсь во всяком случае, конечно. Конечно. Так. Ага. Ну, возможно, у вас есть хорошая профессия.
Нет у меня никакой вообще хорошей такой профессии 1, которая могла бы там, условно я не разработчик, знаете. Я всегда адаптировалась на новом месте и как-то там выкручивалась.
Ага, ага. И вы каждый раз находите новую работу
Ну да, у меня нет какой-то 1 профессии, в которой я только вот на этой профессии работаю. Причём я нормальные работы имею. То есть, если я условно захотела вот в этот раз удалённую, вот я себе нашла удалённую. Ну, конечно, всё в рамках, а, разумного. То есть, ам, да, если я понимаю, что, а, мне вот этих навыков не хватает, а мне эта сфера интересна, я беру там какие-то щас куча возможностей бесплатно там дополучить навыки. Я там бесплатно д как бы получаю несколько дней и спокойно подаюсь. Ну то есть я У меня, на самом деле А вот меня поэтому удивило, что такой, э, м-да, настрой.
Ага, ага. Так. Да, понимаю, да, да. И про какую отрасль вы говорите?

А что может быть? Что вы имеете в виду что вы имеете в виду именно конкретно?
Может быть, а, ну, смотрите, может быть, а, я тоже считаю, что на самом деле самое ценное в возрасте- это вот эта мудрость, которая приходит. А кто-то думает: "Ну да, но еще же немаловажно понимать, что у меня будет огромный дом, и мне, наконец-то, не не надо будет снимать там, условно, огромные там деньги платить за квартиру. И вот я вижу себе там огромный дом". Я, кстати, тоже, может быть, его вижу, но м-да.
Так. Да. Ну, вот, э, вы знаете, я бы очень хотела видеть огромный дом, но, к сожалению, не вижу практически, так скажем, как это в термин из высшей математики, да, предел стремится к 0. Дак вот, а шансы на то, что у меня будет огромный дом, стремятся к 0 куда-то туда, вот в ту сторону, так скажем, даже через 10 лет. Я его не вижу рациональным своим умом. А вот как раз вот это вот, почему они не равны 0, а только стремятся, это как раз тот я даю такой себе гэп на ам, гэп на, а, всякие разные варианты, которых я пока ещё не вижу.
Ну, видите. Мгм. М-да. Мгм. Вы его не хотите или, э, <grunts> вы его не хотите? Мгм. Да-да да. Вариант, да? Окей. Мгм. Понимаю вас, понимаю. А всё-таки у вас есть что-то из такого вот из материального мира? Какие-то цели, что вы хотели бы хотели бы всё-таки осуществить к этому возрасту, если не дом, допустим?
М, какие-то цели какие-то цели из материального мира, ну, так скажем. Я хотела бы через 10-то лет уж точно, но это тоже, кстати, такое. <clicks tongue> Только помощнику в безодёжных делах молиться, да, пост святому апостолу Иуде. Я бы хотела паспорт другой страны, чем тот, который у меня есть.
Да. Мгм. Не точно. <chuckles> Да-да-да. Да. Ага. Через 10 лет? Мгм. Понимаю вас.
Да-да-да, через 10 лет. Ну, через 10 лет или раньше.
Понимаю, да-да-да. Я понимаю вас на самом деле. У меня он у меня уже есть, потому что я его тоже очень хотела. Он, на самом деле, эм, очень, м ну да, да, на намного быстрее случился в моей жизни, чем через 10 лет. А вот. И, э Ну, что я хочу? На самом деле, что бы я хотела вот, е если из материального мира? Я, э, я у меня тоже, на самом деле, у меня нет большого желания иметь большой дом по той причине, что
А у вас какие материальные? Конечно. Так. А у меня есть, но нет возможности.
А у меня, э, даже, мне кажется, желания нет, потому что я не живу в одном месте и я не хочу в одном месте жить. То есть мне, э Да? А вы хотите, но возможности нет, да?
Ага. А я очень хочу жить в одном месте. Давно уже. Ну, как давно, недавно.
Мгм. Ну, вы хотите осесть, да? Просто я не я не очень люблю в одном месте постоянно жить.
Ну, вы понимаете, что дом- это же не обязательно в нём начать оседать, его можно сдать всегда.